जी, बिल्कुल, व अच्छा वातावरण चाहिए ही चाहिए, अब मेरी संगति देखिए ना कैसी संगति थी। अ, मैं छोड़ना भी अगर ऐसे में चाह रहा था तो, अब बाजू वाला तो बैठ के पिएगा, है ना? तो वो धुआँ आएगा नाक में, तो सामने वाले का भी मन होगा, तो ऐसे में दूरी बनाना ज़रूरी था मेरे लिए। और अगर आपकी आप एक ऐसे ज़गह पे रह रहे हैं, जहाँ पूरी गंदगी है, तो अपने आप आपके अंदर जो है नकारात्मक चीज़ें आएँगी है ना। सकारात्मक आप कैसे रहोगे, सकारात्मक आप ऐसे रहते हो कि साफ़-सफ़ाई रखो आप, चीज़ें ढंग से रखो, है ना, एक व्यवस्थित तरीके से अ, रखो, है ना। तो ये कहीं अ, ये सब ना ये कह लें जो ये छोटी-छोटी चीज़ों अ, लोगों को लगता है अरे! इससे क्या हो जाएगा, अरे! आपके विचार में फ़र्क आता है, आपके रहने के तरीक़े में फ़र्क आता है। तो बिल्कुल आपका वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए तो अ, एक पॉज़िटिव वाइब आएगी तो अ, ज़िंदगी भी एक सकारात्मक ल अ, लगेगी और अ, ये कह ले कि सकारात्मक पहलुएँ दिखाएँगी, वरना तो ज़िंदगी भी नकारात्मक पहलू ही दिखाएगी। आप खुद देखिए आप खुद को कभी देखिएगा कि आप कहीं बैठे हो, तो वहाँ गंदगी कचरा फैला दीजिए या आप कुछ खा रहे हो, चिप्स के रैपर डाल दीजिए या कुछ फैला दीजिए खाना खाके, आप ऐसे में रहिए आपको ए एक बहुत अजीब-सा लग रहा होगा, गंदा लग रहा होगा। अब वही आप साफ़ कर दीजिए तो अब लग वाह! कितना अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल, वातावरण तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। है ना? बाहर हम जैसे निकलते हैं, गली वरे में कैसे हम मुँह बना लेते हैं अरे! नाला, अरे गंदगी, कैसे रह रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल इफ़ेक्ट तो करेंगे ही। जी।
ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। ब हाँ, ये तो है। हुँ, हुँ। ठीक है। <chuckles> हम्म, ये तो होता है। जी। अ, हाँ, हाँ। <chuckles> हुँ, वही डाल दिए। <chuckles> हुँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो। हुँ, ये तो बात है। <laughs> हाँ।

अच्छा हाँ, ये तो देखिए रहता है कि ये सब चीज़ों का सेवन करने के बाद तो सभी अपने आप के लिए देखिए शेर एक बन जाते हैं और उनके सामने कोई शेर नहीं होता। बस वही शेर एक होते हैं, ये तो देखिए अक़्सर <chuckles> देखा गया है। पर आप देखिए समय से सँभलने की आपने देखिए कोशिश करी और फिर काफ़ी अपने अंदर बदलाव लाया और काफ़ी चीज़ें सीखी, तो चलिए ये तो काफ़ी अ, अच्छी बात है कि आपने ऐसे में बदलाव लाए अपने पे और कोशिशें करी इन सब चीज़ों को करने की, जान के भी अच्छा लग रहा है। तो आपने देखिए इतनी सारी चीज़ें करी तो ऐसे में किसी दवाई वग़ैरह का आपने इस्तेमाल किया अपने जीवन में जिसकी वज़ह से आपको देखिए जो सहायता एक मिली हो इन सब चीज़ों में इन जिसे अक़्सर ना लोग जो है दवाई वग़ैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। फ़िर लतों को छोड़ने के लिए या कुछ मेडिटेशन ग्रुप जॉइन कर लेते हैं या कुछ अन्य चीज़ें हैं। तो आपने कुछ किया ऐसा?
जी। जी, मैंने दवाई तो नहीं लेकिन वो निकोटेक्स आता है ना, वो कोशिश किया था, लेकिन होता ये था कि उससे कुछ होता हो नहीं रहा था। मैं निकोटेक्स भी खाता था, पता चला एक साइड से निकोटेक्स अ, चबा रहा हूँ और साथ में सिगरेट भी पी रहा हूँ, तो मेरे ते <chuckles> ये कह लीजिए कि डबल मज़ा हो गया था, मैंने कहा नई आदत नहीं लगानी है मुझे। तो मैंने कहा ये तो काम नहीं कर रहा है, तो मैंने ये कह लें कि धीरे-धीरे ना अपना विल पावर मज़बूत किया, मैंने एकदम से नहीं छोड़ा, मैंने चीज़ें धीरे-धीरे छोड़ी। पहले दिन की 1 सिगरेट कम की, दिन का 1 पैक कम किया था, इस तरीके से करते-करते, धीरे-धीरे करते-करते जो है मैंने कम किया और ये एक्सरसाइज़ वग़ैरह शुरू किया मैंने। है ना? अ, कि जिससे थोड़ा कि ये पो पॉज़िटिव वाइब आए है ना। तो मैंने ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें की अ, थोड़ा सुबह उठने लग गया, सुबह उठ के एक्सरसाइज़ वग़ैरह करने लग गया। शुरुआत में तो बस वॉक करके ही आता था, क्योंकि थोड़ा-सा दौड़ा और थक जाता था, तो बस चलना-फिरना ही होता था और फिर इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश की, घर को साफ़ किया, घर मतलब जहाँ मैं रहता था। सबसे पहले तो संगति छोड़ दी मैंने, जो ऐसे लोग थे जिनके साथ पहले रह रहा था, हाँ, अलग शिफ़्ट हो गया और जानबूझ के ऐसी जगह शिफ़्ट हुआ जहाँ तो कुछ बाधाएँ हो, जैसे 10 बजे गेट बंद हो जाता था, तो जहाँ फ़ैमिली रहती थी वहाँ शिफ़्ट हुआ। 10 बजे गेट बंद हो जाता था, वहाँ ऐसी ये सब चीज़ें अलाउड ही नहीं थी। है ना? तो ऐसी जग़ह शिफ़्ट हो गया तो दोस्तों से भी थोड़ा दूर हुआ और ये कह लें कि खुद को समय मिला और फल वग़ैरह खाना चालू किया। अ, थोड़ा ध्यान दिया कि अच्छी, अच्छी-अच्छी चीज़ें क्या है, जो मुझे खाना चाहिए। और खून को साफ़ करने के लिए, चुकंदर वग़ैरह, सेब, तो ये सब चीज़ें अ, शुरू की मैंने और अ, एक्सरसाइज़ तो किया ही फिर। इस तरीके से लगभग म मतलब मान ले पूरी प्रक्रिया में 1 डेढ़ साल लग गया और फिर मैं पूर्णतः आज़ाद हो गया उससे।
हाँ। हुँ, हुँ। <laughs> अच्छा। ओह! अच्छा। हुँ, जी। ये ठीक है। हाँ, हाँ, ये तो ठीक है। ओह! अच्छा। <chuckles> अच्छा। हाँ, हाँ, जहाँ रहते थे आप। अच्छा। ओह! अच्छा, जी। <chuckles> जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ।